Eee, okuldayken oynardık yerden yüksek, eee, gibi. Eee, kendi mahallemizde, eee, annem çok izin vermiyordu bizim mahallemize pek güvenmiyordu sanırım ama anneannemlerin evine gittiğim zaman, eee, orada kuzenlerimle, eee, oynuyorduk bir şeyler tam ne hatırlamıyorum. Sürekli bir yerden bir yere yürüdüğümüzü, bazı, işte, kas kavgalar edildiğini, eee, saklambaç oynadığımızı fa hatırlıyorum bir de, eee, o şekilde. Eee, toplu hareketli oyunlarda çok yoktum bence. Emm, piknikte piknik pikniğe gittiğimizde vs. biraz toptan korkuyordum ilk zamanlarda. Ortada sıçan diye bir oyun vardı. Bir ilk, eee, korkumu geliştiren oyun buydu diyebilirim.
Evet. <chuckles> Evet. Evet. Enteresa e enteresan bir oyunmuş ortada sıçan. Ortada sıçanın nasıl oynanıyor? Oyunun kuralları neydi? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorsan, anlatabilir misin?
Hem bi Evet. Eee, ya açıkçası kurallarını tam hatırlamıyorum sanırım. Çok, eee, sadece ortaya biri düşüyordu ve ona herkes top atıyordu. Çok, eee, <giggles> garip bir oyundu. Neden böyle bir oyun vardı bilmiyorum, eee, ama evet.
<chuckles> Var. <chuckles> Var mı peki bununla ilgili bununla ilgili komik bir anın var mı ya da böyle?
Komik değil ama yani, işte, gerçekten oyunu oynamaktan hep kaçınıyordum bir şekilde. Sevmiyordum yani çünkü top atıyoruz birinin k kafasına, eee, kasıtlı olarak. Eee, kuralı dediğim gibi hatırlamıyorum. Hareketli oyunları severim. İp atlamakta çok iyiydim mesela, eee, hem normal geniş ip atlama hem üçgen normal ikili.
<chuckles> Peki. Ş şey demiştin, eee, orayı da orayı da sormak istiyorum. Yerden yükseği hatırlıyor musun kurallarını?
Hı hı. Evet, yerden yüksek, istop, var. İkisi de birbirine çok benziyor. E, bir ayn Tabii, ııı
Anlatır mısın, lütfen?

Şöyle, aslında şimdi biraz daha düşündüğümde, eee, to taso oynadıklarım, eee, da aklıma geldi Beyblade, taso, yani, bunların hepsini oynadım. Eee, o yani, eee, oyun oynarken aslında, oyun tasarımcısı olmaya karar verdim. Bayağı meslek seçimimde etkili oldu. Evet sonrasında da, ımm, eee, güzel sanatlara hazırlandım. Aaa, animasyon öğrendim. Eee, bayağı bir etkisi oldu, yani, çünkü benim için meslek, eee, çalışırken de oyun oynar gibi olmak istiyordum. Hep öyle işler tercih ettim şimdiye kadar. Eee, hep, böyle, eğlenceyi, keyfi daha önemli buldum. Eee, o çocuk t hâlini veya çocuklarla beraber bir şey yapmayı veya yetişkinlerin içindeki çocuklarla bir şey yapmayı, eee, hep sevdim. Eee, oyun hayatımda böyle bir etkisi oldu diyebilirim, yani bayağı majö eee, büyük.
<chuckles> Hadi ya! Harikaymış. Evet. Süpermiş, süpermiş, gerçekten süpermiş çünkü, eee, yani, oyun senin, eee, kariyerine etki etmiş, eee, ve oyun tasarımcısı olman gerçekten mükemmel bir şey. Peki, eee, bu kariyer planlamasında herhangi bir yol kat edebildin mi? Yani, herhangi bir, eee, oyun kurmak için ya da oyun yaratmak için arkadaşlarınla bir proje...
Eee, evet, yani, şu anda animatör olarak çalışıyorum. Eee, bazı u ufak oyun şirketleri ya da, böyle, eee, küçük oyun, aaa, denemelerinde de, eee, katkım oldu. İçerideki, emm, eee, etkileşimler ve, eee, küçük grafikleri tasarladım ya da, böyle, bütün, eee, şeyleri de. Eee, tam, eee, bir oyun şirketine henüz geçiş yapmadım. Imm, d değerlendiriyorum. Olabilir çünkü, ımm, ımm, bu bu seneki hedeflerimin arasında. Tam emin değilim çünkü biraz yoğun çalışılıyor. Eee, şöyle, yani, gerçek hayatta öyle bir durum oldu. Hani, yoğun çalışan bir sektör, çok sosyal hayat olan bir sektör değil aslında oyun sektörü veya, eee, animasyon sektörü. Eee, çok eğlenceli olsa da, <chuckles> işte, biraz tercih etmek gerekiyor.
Evet. Süpermiş. <chuckles> Kolay gelsin. <chuckles> Kesinlikle kesinlikle. Ger eee, tercih meselesi sonuç itibarıyla, hani, daha böyle, eee, çekici oyunlar var, video oyunları gibi, yani, o yüzden, eee, şu anki mesleğinin biraz da zorluğu mevcut. Peki, <clicks tongue> bugün olsan, hani, bugün şey düşün, kendi çocuğuna veya çocuğun olduğunu düşün veya mahalledeki çocuklara, yeğenlerine hangi oyunu öğretirdin?
Hı hı. Aaa of, bu zor bir soru. Sanırım buna şu an cevap veremeyeceğim. Biraz düşünmem gerekiyor. Yani.
Evet. <chuckles> Yani, şey, şey gibi düşünün mesela yeğenin var, yeğenin geldi ya da bir arkadaşının çocuğu. Ne oynarsın onunla?
Eee, ne oynarım? Çizmeli bir oyunlar oynardım, düşünmeli ve çizmeli. El el elini kullandığı oyunları oynardım. Koşma da olabilir, öyle.
Süper. Harika, harika. Ç çok güzel bir cevap bence. Ben, eee, çok ama çok teşekkür ederim. Çok kaliteli ve eğlenceli bir sohbetti benim için görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
Ben teşekkür ederim. Benim için de.